Oye, que me gustaría que me compartieras un poquito acerca de cómo reaccionas tú cuando alguien cruza tus límites.
Ay, fíjate que es un tema bastante bueno, era muy difícil para mí poner límites al inicio. Porque, no sé, como que en mi familia siempre fue de que: "La familia es primero, nunca tienes que decirles que no, eh, sea cual sea la situación". O sea, sea de dinero, sea tu tiempo, sea de relaciones. Y entonces eso como que me perjudicó un poco también para, ponerle un alto también a mis amigas. O sea, por ejemplo, me acuerdo que a veces llegaban a mi casa, y yo no yo no ni siquiera quería salir, o sea, yo estaba como muy a gusto. Y me decían: "Hey, tenemos una fiesta a las 7, y ya, o sea, vamos a pasar por ti", y yo le decía: "No, no quiero ir", y llegaban a mi casa, y hacían que me cambiara para ir a la fiesta.
Ajá. Mm. Sí. Ah. Híjole. ¿Cómo crees?
Sí, así, entonces, a veces era como que se me hacía súper difícil decirles: "No, no quiero". O, por ejemplo
O sea, ¿no había manera de que tú les dijeras tenía te causaba a lo mejor un poquito de miedo, de intimidación, porque eran tus papás, o o o qué pasaba ahí?
Pues fíjate que a veces sí, yo creo que como mis papás eran bastante estrictos, a veces siento que era como: "Ay, es que como les voy a decir que no, se van a enojar, me van a decir que la familia", siempre ellos decían: "La familia es primero, antes de tus amigas, antes que todo". Y entonces, me acuerdo que esta fue la gota que derramó el vaso, porque me acuerdo que una tía, una prima de mi mamá, como segunda o tercera, algo así, su hija hizo una boda, entonces, la chica, pues, no tenía amigas ni nada, y me acuerdo que mi mamá, o sea, le dijo de que: "Ah, no, pues, si quieres, eh, no sé, podemos juntar", ah, porque ella sí quería tener damas, pero, pues, no tenía amigas. Entonces, mi mamá y, pues, mi tía dijeron: "Oye, ¿qué tal si son nuestras o sea, tu hija y otras primas que tengo?". Y mi mamá jamás me pregunta nada a mí, o sea, que si yo quería hacer o no quería ser, solamente dijo: "Ay, sí, claro que sí". O sea, ella sí va a querer. Así. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía, pues, no sé, como unos 19 o 20 años más o menos, y yo tenía mi mejor amiga, pues, de hace mucho tiempo
Mm. Ajá. Ajá. Sí. Ah. Ajá. Lo impuso. <chuckles> Okey. Ajá.
que ella vivía cerca de donde vivíamos nosotros, era como una tipo vecina, pero ella era un poquito más grande que yo, como unos 3 o 4 años más grande, pero pues era mi amiga desde que jugábamos juntas, salíamos a jugar vóley, o fut, o cosas así. Y ella llegó el momento en pues que se iba a casar, entonces me dijo: "Oye, quiero que seas mi dama junto con otras 2 amigas, y yo le dije: "Claro que sí, o sea, sí quiero ser tu dama". Y entonces
Ajá. Okey. Ajá. Okey. Ahí era muy diferente porque era tu amiga y tú la estimabas y fue por voluntad, aparte, te preguntó.
Ajá, por voluntad propia, sí, ella me preguntó y yo dije que sí, entonces, ya ella me dice el tipo de vestido y todo, y yo dije: "Ay, claro, amiga, yo lo voy a comprar". Y me acuerdo que mi mamá me dijo: "Oye, va a ser la boda de fulanita". Y yo: "Ay, qué aburrido, pero, pues, si quieres voy". Y me dijo: "Y vas a ser dama". Y le dije: "Yo no quiero ser dama". Y me dijo: "No, pues, yo ya dije que sí". Y le dije: "Ay, pues, qué lástima, no voy a ir". Y entonces, ella como que se enojó muchísimo y me dijo: "Vas a ser dama porque es tu tí o sea, es tu prima, y la familia es primero". Entonces, le dije: "Pero, pues, yo no quiero, o sea, no me cae bien". Y aparte, mira, yo creo que tenía años sin hablar con ella, o sea, yo creo que muchísimo tiempo.
Ajá. Ajá. Sí. <chuckles> Y tú: "No". <gasps> ¡Ah! Claro. Entonces ni siquiera era que hubiera una buena relación ni nada, o sea, eran primas, pues, por el parentesco, pero nada más.
Y ahí se quedó. Ajá, entonces, me acuerdo que así se quedó y yo dije: "Bueno, pues ya, o sea, tendré que ir, no quiero, pero, pues bueno, igual iré". Y me acuerdo que ninguna de las 2 fechas estaba todavía lista. Entonces, mi amiga decide la fecha y pues ya, no sé, faltaban como 2 o 3 meses. Y entonces la prima se casa el mismo fin de semana, o sea, no, para mí fue un estrés horrible porque, obviamente, yo iba a ir a la boda de mi amiga, pero mi mamá toda esa semana de que: "¿Cómo no vas a ir a la boda? Que ya dijimos que sí". Y yo, ahí fue cuando dije: "No, o sea, tú dijiste que sí, yo no quiero ir, no me cae bien". Y ya, ahí mi papá fue como que dijo: "A ver, respeta su decisión, ella ni siquiera le cae bien, ni siquiera se hablan, y tiene siendo amiga de, pues, de la que se va a casar, años". Entonces, ya ahí fue como que dije: "No". Ahí, o sea, sí me enojé bastante, la verdad.
Sí. Ajá. Ajá. No. Claro. Claro. Ajá. ¡Pues sí! Pero fue la primera vez que pusiste ese límite, o sea que, como dijiste: "Fue la gota que derramó el vaso". Y fue cuando ya te armaste de valor y dijiste: "No más".
Así es. Ujú. Sí, ahí fue cuando dije: "Ya, no más". Y entonces me acuerdo que mi tía me habla bien enojada a decirme un montón de cosas y que le cuelgo. <laughs> Sí.
Okey. Okey. ¿Cómo crees? <laughs> Claro, porque también es una manera de poner límites, ¿no?
Así es. Entonces, te digo que yo creo que si hubiera sido antes, si hubiera dicho de que: "Ay, no, tía, perdón, es que mira, tenía un compromiso". Y yo le había dicho, o sea, no voy a poder ese fin de semana, mi mamá fue la que dijo que sí. Y mi tía, pues, ya empezó así como bien enojada y, pues, le colgué porque, pues, yo no me quería desgastar. Y entonces, me acuerdo que ya, pues, yo ya tenía todo para irme a la fiesta y así, y ya después, este, pues, pasó el tiempo, ya mi mamá me pidió una disculpa, me dijo que no se la pues, o sea, que se disculpaba por cómo tomó la situación, que yo tenía la razón, y dije: "Bueno, al menos, ah, o sea, aprendió la lección". Y ya después de ahí con mis amigas igual, o sea, fue como que ya ellas querían salir o así, y les decía: "No, pues no tengo ganas". "Ay, vamos a ir por ti". Y le dije: "No, o sea, vengan, pero pues no voy a salir". Como que de ahí ya determiné que no tenía que enojarme, simplemente decir que no, y, pues, ya me empezó como a valer que se enojara la gente. Yo creo que fue eso.
Ajá. Sí. Ajá. Claro. Ujú. Claro. Que sí, es que yo creo que tiene que haber como alguna situación detonante, ¿no? En la que te llenen, te llenen, te llenen el vaso y llega un momento en que dices: "Pues no, hasta aquí". Y ya la primera vez que logras hacerlo, yo creo que a partir de ahí ya no hay marcha atrás, ¿no? Porque ya sabes que se siente bien, ya sabes que lo hiciste por ti, ya sabes que no tampoco pasó a mayores, ¿no?, este, finalmente, pues sí, las otras personas se pueden enojar, te pueden dejar de hablar, pero tampoco es como de: "Híjole, bueno, ya, este, fue un crimen", ¿no? Entonces, <chuckles> sí, yo creo que lo hiciste muy bien y y pues qué bueno que que aprendiste de esa experiencia. Y entonces, a partir de ahí, o sea, ya no tienes problemas en en poner estos límites ni co con tu familia ni con amigos. ¿Qué pasa con la relación de pareja? ¿Ahí también pones tus límites o ahí te cuesta un poquito más de trabajo? ¿Qué pasa con? No sé si tengas hijos que pero, ¿también te cuesta poner límites? ¿Cómo es esa parte?
Sí. No, ya no hay marcha atrás. Sí, no. Así es, sí. Justamente. Fíjate que una relación todavía no tengo hijos, por eso todavía no sabría cómo decirte, pero, pues, bueno, veo por ejemplo a mi prima cómo hace con sus hijos. Y los niños todavía están chiquitos, y es como que sí se desespera mucho, porque me dice: "Es que no quiero enoja o sea, no quiero regañarlos, no quiero enojarme, pero también quiero que aprendan a que no tienen que hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, te doy un ejemplo, vamos al súper
Ajá. Así.
y el papá los tiene superacostumbrados a que echan todo al carrito, lo que ellos quieran. Entonces, cuando va mi prima al súper, ellos hacen lo mismo, y ella le dice: "No, no pueden, solamente agarren un juguete", o sea, algo chiquito. Y ellos: "No, es que papá siempre nos deja", "Bueno, es tu papá, no soy yo". Entonces, como que los niños están muy, no sé, si mal acostumbrados, o no entienden la diferencia, pero ella sí es como que ella por ejemplo, los pone a a qué te digo, a recoger sus juguetes, ah, tienen que poner un papel de baño cada vez que alguien se lo termine. O sea, como que le estén ayudando en la casa, pero el papá es como que yo siento que ahí falta que la apoya él a ella, porque yo siento que los niños como que ven a la mamá como que es la estrella la mala Ajá, y el papá es el bueno, el que nos deja hacer todo. Y yo digo, la verdad deberías de hablar con tu esposo para que, pues, que te ayude y te apoye, porque, pues, no está bien, porque ahorita están chiquitos, pero deja que crezcan. O sea no está bien eso.
Am, ajá. Si. Am, claro. Ajá. Sí. Claro. La mala. Exactamente. S sí, y justo yo creo que está en el mejor momento para poner los límites, ¿no? Porque, eh, tanto ellos van a ver que tu que tu prima pone los límites. Y eso a la vez les va a ayudar a ellos a marcar sus propios límites, ¿no? A no a no dejarse de todas las situaciones, ni de todas las personas, ni de simplemente, eh eh, pues, ahora sí que abstenerse a decir que no cuando no quieren hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que crees
Sí, a veces te digo que yo voy con ella, y yo sí les digo: "Hey, su mamá le está diciendo que no, o sea, dejen las cosas", y se las quito de la mano, ya nomás se me quedan viendo como enojados, y le digo: "Hey, tu mamá te está diciendo que no". O empiezan a manotear, y ya también les detengo las manos, y les digo: "A su mamá no se le tiene que pegar, o sea, es tu mamá y tienes que quererla mucho". Y entonces yo sí yo sí le he dicho a su esposo, eh: "Deberías de hacer algo, porque no está bien que quieran, o sea, verla ya como la mala, pero, pues tú también tienes que hacer algo".
Ajá. <chuckles> Ajá. Claro. Ujú. Sí, totalmente, es es tarea de equipo, ¿no? Yo creo que cuando es una familia, pues sí, la crianza sí depende totalmente, pues, de los 2, y si ellos ven que entre ellos no se ponen de acuerdo, pues se les hace como muy fácil pasar estos límites, justamente aprovecharse. Sí, exactamente. Oye, ¿y tienes como alguna experiencia, no sé, de a lo mejor laboral, en donde también te haya costado poner algún límite, a lo mejor al principio por el miedo a decir: "Eh, me van a correr o qué van a decir de mí, o no me van a dar una promoción", o algo así, o no se te ha dado el caso?
Si. Aprovecharse, sí, de un lado o del otro. Sí. Y fíjate que Sí, él Pues, fíjate que, ant bueno, no sé. Solamente he trabajado 1 año. O sea, que fue cuando salí de la carrera, y me quedé en una clínica trabajando. Y la verdad es que ahí eran súper o sea, sí me pasó cuando hacía, por ejemplo, horas en el hospital, o estaba en el internado que, o sea, todo el mundo ahí son superabusivos. Y era como que querían hacer el que querían que tú hicieras el trabajo de todos. Y como nosotros teníamos que, a veces hacer el trabajo de enfermería, hacer el trabajo, pues, de todo mundo, porque era como que tomabas muestras, y luego, eh, a veces tomaba signos vitales, que eso es, pues, trabajo de enfermería. Luego, hacías las historias clínicas, y luego a veces los doctores te decían: "Oye, ¿me puedes ayudar a hacer el recetario para los medicamentos?". O sea, de verdad era como tanto trabajo todo el tiempo, pero también era como, o sea, ¿pero cómo dices que no? Porque, pues, era como, ¿quién va a hacer esto, el trabajo? O sea, ahí de por medio está el paciente, y sabes que si tú no lo haces, el paciente va a llevar la o sea, va a ser el que va a salir perdiendo. Entonces, es como que yo decía: "A ver, si yo no lo hago"
Ajá. Ah. Ajá. Sí. Mm. Sí. Las consecuencias, claro.
"la enfermera no está haciendo nada, no está haciendo su trabajo". O a veces nos decía: "No, pues ustedes bájenlo", y yo: "Pero se va a coagular la muestra", "Bueno, pues, tomen otra", así imagínate. Y yo me volvía superenojada, y decía: "¿Cómo es posible que le voy a decir al paciente que lo tengo que picar otra vez, porque no quieres tú bajar la muestra?". Y, o sea, entiendo que una vez sí me enojé, y entonces le dije de que: "Eh, us es su trabajo, y a ustedes sí les están pagando", porque a nosotros nos pagaban $1000 pesos, o sea, a la quincena, imagínate.
¡Wao! ¿Cómo crees? Ajá. Exacto. No inventes.
Una miseria si nos pagaban súper nada, ni siquiera para la gasolina. Entonces
Ajá, ni siquiera para la gasolina.
me acuerdo que una vez un doctor sí le dijo a una enfermera: "Oye, a ti te están pagando bien, tú tienes tu base, ¿cómo es posible que las estés mandando a ellas cuando sabes que tienen 1000 pendientes más que hacer? Ya casi es el pase de visita para ver a los pacientes". Y entonces el problema es que si tú presentas a tu paciente y v él tiene que bajar a cirugía y no está programado o no están los laboratoriales, le cancelan la cirugía. Y entonces un paciente que tú tienes ya con, no sé, 12 horas de ayuno. Entonces imagínate al pobre paciente como le vas a decir: "Ay, no, es que la enfermera o yo no bajé los laboratorios". O sea, de verdad, eso era como, terminé peleada con muchísimas gente del hospital porque yo les decía como
Ujú. Claro. Sí. Muy frustrante.
no se me hace justo que ustedes tienen años trabajando aquí y todavía no quieran hacer su trabajo, o sea, no, o sea, está mal. Yo solamente voy a estar aquí 1 año, que es lo que me corresponde, pero, pues sí, la gente ahí de verdad no no toma en cuenta, no respetan límites. Yo ahí siempre estaba peleándome con todo el mundo por justamente por eso.
Ajá. <chuckles> Pero, pues, yo creo que estaba bien, ¿no? Porque al final 1, lo hacías por tu beneficio, ¿no? Por, eh también por el b el bienestar del paciente, evidentemente, pero también lo hacías por tú tener, eh, pues cierto, o porque respetaran tu trabajo y tu tiempo, ¿no? Pero también yo creo que sentaste ahí como algún precedente también para nuevas generaciones, como tú decías, a lo mejor yo nada más voy a estar 1 año, pero ¿qué pasa con los que siguen después, no? Entonces, eh, ahora sí que, eh, hablaste y alzaste la voz por por los que seguían, por las siguientes generaciones. Y qué bueno, o sea, yo creo que eh, se puede eh, marcar estos límites sin ser respet i irrespetuoso, sin ser grosero, sin ser, este, prepotente, ¿no? Yo creo que el tú lo hiciste de al de una muy buena manera y, pues, creo que, cre que fue muy buena la experiencia, ¿no? Al final del día.
Así es también, sí. Sí, sí se puede. <chuckles> Sí, fíjate que ya después es como que, bueno, ya es como todo el mundo ya empieza a trabajar normal, ya cuando les llama la atención, pero a veces sí digo, con ¿por qué alguien tiene que enojarse tanto? Porque yo sí hablé con la jefa de nosotros y le dije lo que estaba pasando, porque justamente solo era en ese piso, en el piso de cirugía, o sea, en todo lo demás funcionaba bien, pero en el piso de cirugía, como estábamos también en el piso 9, nadie quería bajar al piso 1. Entonces, a veces los elevadores, pues, estaban llenos, tenías que bajarte por las escaleras, subir por escaleras. Obviamente, te quedabas sin oxígeno, o sea, era como, pues, cansado.
Claro. Am, ajá. Mm. Si, claro.
Pero la jefa de nosotros habló con el jefe de cirugía y él fue el que nos ayudó, porque la verdad es que, pues, estaban abusando muchísimo de nosotros. Y como saben que ellos, pues, no les va a pasar nada. Entonces, como que dicen: "Ay, bueno, estos van hacer todo por nosotros".
Exacto. Pero bueno, no no contaban con que ibas a a levantar la voz, ¿no? Y qué bueno que lo hiciste. Yo creo que ese debería ser siempre el consejo, ¿no? No no quedarte ante una situación incómoda, eh, trátese de familia, de amigos, de jefes, de compañeros de trabajo. Yo creo que siempre hay que, eh, pues ver por por nosotros mismos, ¿no?, porque la gente nos respete, porque tome en cuenta nuestras decisiones, lo que nosotros queremos. Y pues bueno, yo creo que, eh, una manera de hacerlo, pues es no quedarse callado. Entonces, eh, pues yo te agradezco el haberme contado todas estas experiencias. La verdad me da muchísimo gusto que hayas, eh, cambiado con tu familia, que eso no haya afectado para nada su relación y que al contrario, la e la haya hecho mucho mejor, ¿no?
Sí. Así es. Así, es, sí. Yo creo que hablando se entiende la gente y así como dices, una manera educada. Muchas gracias a ti también.
Eso. Gracias, hasta pronto.